Слушай, у меня здесь вот, э, такая ситуация. Я опять начала работать, а до этого я практически 3 года не работала. То есть у меня были какие-то подработки, я очень расслабленно себя ощущала в этот период. Конечно, у меня там не было денег, но, тем не менее, я не напрягалась.
Мгм. Ага. Поняла.
И да, я вот, э, сейчас начинаю работать. Мне придется входить, а, в тот ритм рабочий, от которого я отвыкла, и меня так это пугает. Я просто те передать не могу. И вот, возможно, ты мне посоветуешь, как легче, да, без страха мне начать работать.
Мгм. Поняла. А, ну, это хорошо, что ты обратилась за советом, потому что это действительно неу непростой такой переход. Ам, особенно ты говоришь, 3 года, э, не было постоянной работы у тебя.
Мгм. Да да да.
Да, ну, это довольно-таки большой перерыв, поэтому это довольно нормально, а, что у тебя вот такая вот реакция и переживания по поводу нового начала.
Мгм. Ну да, да.
А как скоро ты возвращаешься именно на работу?
Ну, я уже, по сути, должна со следующей недели начать работать. Я там попросила, мне надо было немножко, а, оттянуть этот процесс по некоторым причинам, но мне уже нужно начинать. И меня настолько сильно это пугает, потому что мне теперь придется просыпаться не тогда, когда я хочу просыпаться. Не Да. И это еще, слава богу, я в офис не хожу.
Мгм. Мгм. <chuckles> Ну, само собой. Мгм. А какая это будет работа, из дома?
Да. Да, это будет удаленная работа, потому что, а, я моя компания находится в Украине, я буду работать во Франции.
Ага. Ой, ну это хорошо, что у тебя будет не такой прям резкий скачок от, ам, безработицы до, там ездить на работу. Всё-таки из дома, мне кажется, будет более плавный такой переход для тебя и менее стрессовый.
Ну да. Да, ты права здесь. Мне это единственное, что меня, знаешь, как-то хотя бы спасает в этой ситуации. Потому что, ну, я вообще, э, настолько отвыкла работать, я настолько раб отвыкла быть в этой среде. Меня еще пугают эти встречи. Я так не люблю вот это сидеть на каких-то встречах по часу, которые, м, вообще не нужны тебе, которые занимают твое рабочее время вместо того, чтобы ты работал. Ну, в общем, вот знаешь, я вот когда подумаю
Мгм. Мгм. Мгм.
В дрожь бросает сразу.
Ой! Понимаю. Но, в принципе, насколько гибкий у тебя будет график?
Ну, меня особо никто не контролирует в моей работе. Это хорошо. Но, то есть моя, ам, м, ну Костяк моего рабочего времени, он строится на или каких-то ситуативных переписках, и часто, скорее всего, я думаю, они не будут, э, почтовыми
Ага. Да, конечно. Ага. Поняла.
Они будут больше через мессенджеры.
Мгм.
И на встречах. Вот встречи. Вот это то, что формирует костяк моего рабочего дня.
Мгм, хорошо. А, то есть тебя больше всего пугает именно вот это, что? У тебя появляются какие-то дополнительные задачи, в принципе, в твоём графике, и больше всего тебя смущают именно эти ф встречи.
Ну да. Но еще меня смущают, знаешь, статусы. Вот есть такое понятие, как статус. То есть это ты там отчитываешься за проделанную работу за неделю. Меня это просто Я в просто, понимаешь, я вспоминаю, как это было раньше. Как я выгорала на работе, и я настолько расслабилась. Вот причина просто в том, что я расслабилась.
Мгм. Мгм. Да, я поняла, и ты боишься вот этого резкого перехода, именно смены твоего твоей рутины. Мгм.
Н-да. Да. И я вспоминаю, как это было, потому что я возвращаюсь, по сути, в ту же самую компанию
Мгм.
И я вспоминаю ну, просто немного на другую должность.
Мгм. А
И я вспоминаю, как было до этого, и меня прям уже, в ну, я не понимаю, как начать работу опять.
А эта должность, э, подразумевает больше задач или меньше?
Ну, я сейчас еще пока не поняла.
Мгм.
Возможно, меньше.
Ага, я поняла. Ну, то есть несколько нюансов- это, в принципе, после долгого перерыва вернуться, так ещё и, а, в принципе, новая для тебя вакансия, можно сказать, хотя сама та же самая компания, но, тем не менее, должность отличается.
Мгм. Да, так и есть. Там немножко придется входить, э Ну, то есть, э, может быть, мне понадобится меньше 3 месяцев на такой, ну, вход в должность вот полноценный, но всё равно.
Мгм. Да. Ну, мне кажется, для начала можно, эм, с учётом, что у тебя работа из дома и график звучит, э, довольно гибким. А, можно просто плавно наращивать эту нагрузку, а, начинать с каких-то более простых задач. А не прям, ам, полностью отдаться работе с 1 же недели, постепенно т ознакомиться, просить помощь у коллег. Есть такая возможность?
Мгм. Ну, вероятнее всего ф в любом случае, а. Эту работу делала за мень ну, не за меня, а до меня моя коллега, которая просто вела 2 проекта, и всё равно что-то будет какое-то время еще на ней. Наверное, у меня так получилось бы, что я бы попросила вот не сразу скидывать на меня всё, а поддержать меня.
Мгм. Мгм. Конечно, м. Мне кажется, это было бы очень логично, и, а, я не думаю, что это бы выставило тебя в каком-то там свете, что ты или ленивая, мне кажется, наоборот, это показало бы, что ты ответственная и хочешь подойти к этой работе с профессионализмом и, ам Также умение делегировать- это тоже всегда хорошо. Поэтому если есть возможность, чтоб тебя она временно подстраховала и подучила, мне кажется, это будет, а, упростит тебе вот этот вот резкий переход.
Мгм. Да. Да, хорошо, м. Я попробую с ней поговорить на эту тему. Скажу, а потому что она меня уговаривала вернуться на эту должность и говорила: "Давай, как это, стряхивай с себя пыль и начинай работать". Вот, э, она знает, скажем, мою ситуацию, поэтому, м, я могу с ней это обсудить. Спасибо, да, это хороший совет.
Мгм. Мгм. <laughs> Да. Отлично. Но это уже хороч хороший знак, что она сама тебя приглашала на эту должность и уже сама с нетерпением ждёт, как ты начнёшь. Это всегда приятно, так сказать.
Да. Да. А может быть, вот ты мне еще посоветуешь, как мне наладить вот этот рабочий ритм и ритуал?
Мгм. Э, конечно, мне, э, я считаю, что нужно начать с, э, примитивного планирования.
Ага. Что это значит?
Ам. Ну, выстроить для себя какой-то более-менее график, эм. Понять, во сколько тебе нужно проснуться, чтоб морально уже быть готовой к работе морально и физически.
Мгм, да. Мгм.
Ам, а не сразу. Ты можешь это заранее запланировать, но как ты начнёшь работать, ты будешь более понимать, какие задачи занимают сколько времени. И тебе будет проще планировать каждый раз. Э, и за счёт вот этого планирования ты будешь точно понимать, сколько у тебя есть времени на себя
Да, хорошо в
э, в этом твоём графике. И мне кажется, это тоже может, э, тебя больше мотивировать, потому что ты знаешь: "Вот, допустим, щас я 2 часа отработаю, и потом у меня есть 2 часа времени, когда я могу посвятить это себе. Где меня никто не будет трогать, и, э, только потом уже можно будет вернуться обратно к работе".
Мгм. Ну, к сожалению, я боюсь, так не совсем получится, потому что, понимаешь, всё равно меня, а, будут, э, в каких-то мессенджерах, там, дергать, кто-то будет что-то писать. Ну, то есть прям 2 часа только себе посвятить- нет. Но, наверное, заняться своими задачами, параллельно отвечая и курируя им, там, какие-то вопросы, наверное, можно будет так сделать.
Мгм. Мгм. Конечно, мне кажется ну, естественно, про 2 часа я говорила так, грубо говоря. Э, но в любом случае планирование, там уже в особенности от твоей работы ты сама сможешь учесть, а, дадут тебе вот эту вот гибкость.
Мгм. Мгм.
Там, понятное дело, что из-за твоего стиля работы, потому что тебе нужно быть всегда на связи, у тебя не будет стопроцентной в твой рабочий день, ам, так сказать, свободы. Э, но как минимум ты можешь регулировать вот эти более, э, конкретные крупные задачи. Уже что-то такое, что не настолько срочное, так сказать. И потом постепенно, ам, как ты больше ознакомишься конкретно с этой новой позицией, тебе будет всё проще и проще подстраиваться под свой график.
Мгм, да. Ну да. Ну, я думаю, что вот хороший совет по поводу того, чтобы начинать с планирования и в этом планировании давать себе время на отвлечение и отдых. Нап я думаю, это ты имеешь в виду вот как раз на то, что было у меня, когда я не работала.
Мгм. Конечно, да. Ну и в добавку к этому, как ты сказала уже, что вот эта твоя коллега, она сама ждёт твоего возвращения, и она сейчас занимается этой ролью. А, поэтому обязательно, думаю, нужно поговорить с ней, а, и обсудить, э, о твоём твой реальный темп возвращения на эту работу. А, обсудить, в каких сферах тебе нужна будет поддержка, в каких сферах тебе нужно будет, там, может, не поддержка, но больше какого-то направления. Э, и обсудить, что ты хочешь подойти к этому серьёзно, с профессионализмом и поэтому хочешь, там, в какой-то сфере чуть понаб понаблюдать перед тем, как уже перенимать полностью на себя эту ответственность.
Мгм. Да, это хорошо. Мгм. Верно. Мгм. Да, я уловила, о чём ты говоришь. В принципе, я думаю, именно такой разговор у меня и будет с моей коллегой, потому что, ну, это надо. И вот я еще думаю, что мне надо будет выделять себе время днем спать.
Мгм. Мгм.
Это, наверное, как бы то, что мне очень сильно, м, надо и будет не хватать вот с той жизни, когда я не работала.
Ага. <chuckles> Ну, тогда да. Если это для тебя такая важная ч составляющего твой твоего дня, то я думаю, х хотя бы какие-то короткие такие перерывы на сон можно будет внедрить. А, опять-таки, с учётом, если ты спланируешь всё плюс минус заранее в своём рабочем дне.
Мгм. Ну да. Слушай, а, э, спасибо. Я поговорю с коллегой, и я начну планировать как минимум минимально свои задачи. Пропишу, когда, в какое время я что должна сделать. Может, мне так как-то будет легче внедряться в рабочую рутину, которая меня сейчас так пугает. Спасибо тебе.
Мгм. Отлично. Пожалуйста. Я надеюсь, что тебе это поможет, и я всегда рада помочь, если у тебя будут какие-то в будущем проблемы, связанные с этим.
Да, конечно. Спасибо. Пока, пока.
Пока.